Và những cái hoạt động đó thực sự là nói chung là hàn gắn tình cảm cũng như là các bạn được gặp gỡ nhau. Thì, à, chẳng hạn như là xa nhau lâu ngày, chẳng hạn như cũng lâu lắm rồi mới có một cái sự kiện ấy, thì sau đó hai bạn có rủ nhau đi này, thì, à, bạn thường xuyên chuẩn bị những điều gì? Chẳng hạn như là lâu không gặp thì chuẩn bị quà cho bạn ấy chẳng hạn.
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. À, thực ra là, kiểu, bọn mình thì cũng không có thói quen là sẽ chuẩn bị quà cho nhau đâu nha. Mặc dù là, kiểu, bạn ấy cũng rất là muốn tặng quà cho mình ấy, nhưng mà thật ra thì mình nghĩ rằng là quà tặng thì nó lại khá là vật chất ấy, nên là mình cũng bảo bạn ấy rằng là khi mà lâu mà chưa gặp nhau ấy thì cũng không cần quà cáp gì đâu này. Chỉ cần là, kiểu, ngồi với nhau, ngồi cà phê xong rồi nói chuyện với nhau ấy, mình lại thích cái kiểu đó hơn. Ừm, đúng rồi, mình lại thích cái kiểu đó hơn là, kiểu, kho, ơ, từng để tặng quà ấy, bởi vậy nên là, kiểu, bọn mình cũng thống nhất là thỉnh thoảng thì sẽ ra ngồi cà phê, trò chuyện với nhau này. Và mỗi cái lần đó nha bọn mình nói thực sự rất là nhiều chuyện luôn ấy, nói từ ngồi từ chiều đúng rồi, đến tận tối luôn.
Ừm. Ừm. Ừm, có nhau ừm. Ồ, buôn chuyện đó ha. Thế kể về chuyện công ty sao?
<laughs> Có, có ở công ty luôn nha. Nói chuyện là công ty dạo này như thế nào này. Bạn ấy khi mà bạn ấy đi thì, kiểu, có người nới mà vào thay không này, là công ty có cái chuyện gì không này, đó. Và mình cũng bảo bạn ấy rằng là mình cũng đã tiến bộ hơn rất là nhiều ở trong cái công việc rồi, và cũng là do bạn ấy luôn này. Đó.
Ừm. Ồ, vậy thì có bao giờ mà bạn cảm thấy là, à, khi mà tặng quà ấy, nó, gọi là, bị khách sáo quá nên là bạn mới không tặng quà không?